คือต้อง เล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งอะนะคะว่า เราอะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แล้วก็มีลูกแล้ว 1 คนนะคะ ทีเนี้ยค่ะ อ่า เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า เราก็ ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่า ทำไมคนอื่น ๆ เนี่ย คนรอบข้างเนี่ย ถึงแบบว่าจะต้องมาแบบ กดดันเราอะเนาะว่าแบบ คืออาจจะหวังดี ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแหละนะคะ แต่เหมือนแบบว่า ตั้งแต่ลูกเรายังเล็กแบเบาะมาก เอาเหมือนว่าตั้งแต่เขา 6 เดือนน่ะ <chuckles> ก็ถามแล้ว "อะ มีอีกคนไหม?" 1 ปีผ่านไป "อะ ต้องมีอีกคนได้แล้วนะ" 2 ปีผ่านไป "เนี่ยนะ ลูกอยู่คนเดียวไม่ได้นะ เขาต้องมีพี่มีน้อง" อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่เรา ก็คือในส่วนหนึ่งเราเข้าใจในความหวังดีมาก ๆ เลยนะคะ แต่ว่า คือเราอยากจะบอกทุก ๆ คนมากเลยว่า ที่เขามาถามเราแบบเนี้ยว่า เราอะ อยากรู้บ้างไหมว่า เราอะมีความกดดันอะไรบ้าง? ว่า ความจำกัดของเราเนี่ย มันมีอะไรบ้าง? แล้วการเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ย คนคนหนึ่งให้โตมาแบบมีประสิทธิภาพ เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ อะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยรู้สึกกดดันน่ะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ โอ้! อ๋อ แต่ว่าจริง ๆ เราก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกกับทุก ๆ คนเนาะว่า ความรู้สึกของเราเป็นยังไง อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ?
ก็ ถ้าเป็นคนอื่น ๆ เลย แบบรอบข้าง คนแบบข้างนอกเลยอะนะคะ ก็ไม่ได้มานั่งแบบอธิบายให้เขาฟัง ไม่ได้พูดตรงนั้น แต่ถามว่า เวลาเขาพูดมามันแบบ เอ่อ เสียดแทงจิตใจบ้างไหม บางครั้งได้ยินก็มีบ้างอะนะคะ แต่ว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เอ่อ กังวลมากที่สุดหรือว่ามี มีผลต่อความรู้สึกเรามากที่สุด ก็จะเป็นคนภายในครอบครัวมากกว่า อย่างเช่น ครอบครัวของทาง อ่า ฝ่ายสามี อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ครอบครัวทางบ้านเราก็มีบ้างแต่จะเป็นเหมือนแบบ ญาติห่าง ๆ อะค่ะ โชคดีตรงหนึ่งที่ทางคุณแม่เราอะน่ารัก เขาค่อนข้างเข้าใจอะค่ะ อืม
ค่ะ อืม ๆ ๆ อา ค่ะ อืม อืม อืม ๆ อา งั้น งั้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เอ่อ ความต้องการของคุณน่ะค่ะ คืออยากจะมีน้องอีกไหมคะ หรือว่าแค่คนเดียวอันเนี้ยพอแล้ว?
อืม ความต้องการเราจริง ๆ เลยนะคะ พอแล้วค่ะ คือแค่คนเดียวนี้เลย เอาเป็นว่าตอนแรกนะ ตอนที่เราแบบแต่งงาน แล้วอยากมีลูกอะ เราอะเป็นคนที่ชอบเด็ก รักเด็กมาก เราก็อยากมีลูกมาก แต่พอตอนที่เรามีเอง ตอนที่เราท้องอะ ก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะแบบ อืม สะดวกสบายไม่ได้แบบมีปัญหา แต่ว่าตอนคลอดอะค่ะ เราก็มี มีแบบความคลอดที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะว่าเราอะตัดสินใจที่จะเลือกคลอดแบบธรรมชาติ เพราะเราอะค่อนข้างเชื่อว่า เราอะเป็นคนที่แข็งแรง แล้วก็แบบมีสุขภาพที่ดี แล้วตอนท้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ด้วยพอตอนที่เราจะคลอดอะค่ะ ลูกเราค่อนข้างตัวใหญ่ แล้วแบบคือ คือมันมีความ ความลำบากเกิดขึ้น ก็เลยเหมือนแบบใช้เวลาในการคลอดอะ เยอะนานจนสุดท้ายต้องได้แบบผ่าตัดนะคะ แล้วผ่าตัดเนี่ย ก็คือเราต้องดมยาสลบ คือด้วยความที่เราอะ อ่อนเพลียมามากแล้ว แล้วคุณพยาบาล คุณหมอก็บอกว่า เอ่อ ไม่ต้องเสียใจนะ คือมันคลอดเองไม่ได้แล้วล่ะ ถ้า ถ้าไม่งั้นมันจะแบบ มันจะ อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ใช่ ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวลูก คือเขาต้องเอาออกซิเจนมาให้เราดม แล้วก็เอาออกซิเจนมาให้แบบมาให้ลูกเราอะ มาเช็กดูแล้วว่า ลูกเรายัง ไม่ใช่ออกซิเจนสิ ม แบบเครื่องตรวจหายใจอะ มาดูแล้วว่า ลูกเรายัง ยังเต้นอยู่ไหม อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ อืม ๆ ๆ โอ้! อืม อืม อ๋อ อันตรายแล้ว อืม ค่ะ ๆ ยังปลอดภัยอยู่ไหม? อืม
ไออยู่ไหม? ใช่ เราก็เลยเกิดความรู้สึกกลัวอะค่ะ ณ ตอนนั้นน่ะ เป็นต้นมาเลยว่า เรา เรากลัว เราก็แบบไม่อยากมีอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ค อ๋อ เข้าใจได้ โอ้โฮ! อันนี้แบบ <exhales> แบบอยากบีบมือ เป็นกำลังใจให้มาก ๆ เลย เข้าใจเลยค่ะ แล้วอันนี้เรื่อง เรื่องแบบว่าการมีน้องอะค่ะ เอ่อ อันเนี้ย แบบเคยคุยกับทางคุณแฟนตกลงกันมาก่อน ล แล้วหลังจากที่คลอดน้องมา 1 คน มีคุยกันไหมคะว่า เออเรามีแค่คนเดียวพอแล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเคยคุยกันเรื่องนี้ไหมคะ?
ก็ตอนแรกเลย เหมือนช่วงปีแรกเนาะ ตอนนั้นน่ะ ก็คุยกันเพราะว่าทางคุณแม่เขาก็ถามมา แล้วเขาก็บอก เนี่ยมีอีกคนไหม สามีก็แบบโอนเอียงไปกับคุณแม่เขา แต่ว่าก็โชคดีที่แบบเราก็อธิบายให้สามีฟังว่า ยังจำได้ไหม ยังจำวันนั้นได้ไหม ที่เกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาล แล้วแบบ เนี่ย แล้ว แล้วตอนนี้คุณก็ทำงาน แล้วเราอะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว ได้เจอลูกบ้างไหม อะไรอย่างเงี้ย กลับมา ท กลับมาทีเนี่ย ลูกก็หลับแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอะเลี้ยงเองคนเดียวเองเนี่ย เอ่อ ไม่ได้มีคนช่วยนะ อย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็อธิบายความ ความกดดัน ความยากลำบากหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นมา ซึ่งก็โชคดีตรงที่เขาเข้าใจ แล้วเขาก็แบบ เหมือนแบบเห็นด้วยกับเราอะค่ะ ว่า เออ จริง มันต้องใช้แบบพลังงาน พลังกาย แล้วก็ เอ่อ เงินด้วยแน่นอนแบบ คือหลาย ๆ อย่างอะค่ะ แล้วเราก็เป็นคู่ที่เหมือนแบบอยากที่จะหาความสุขในชีวิตด้วย คือ คือการที่มีลูกเนี่ยมา 1 คน ก็ได้เติมเต็ม ได้รู้นะว่า เออ การเลี้ยงลูกเป็นยังไง เฮ้ย มันไม่ได้แบบง่าย ๆ เหมือนแบบเราคิดว่าเรา เรารักเด็กอย่างที่บอกอะ แต่การที่ไปเล่นกับเด็กแป๊บ ๆ 2-3 ชั่วโมง อะไรหรืออย่างเงี้ยอะค่ะ มันไม่ได้เหมือนการที่เราจะต้องมาดูแลลูกตลอด 24 ชั่วโมง อ่า แบบนี้นะคะ เออ มัน มัน มันก็เลยรู้ว่า เออ
โอ้ อ๋อ อ๋อ อา อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม ๆ อืม ๆ อืม ค่ะ อ้อ
เราต้องเสียสละเยอะ ซึ่งเราก็มีความสุข ณ ตรงนั้น แต่ทีนี้เราก็ไม่ได้อยากที่จะเสียไปหมดทุกอย่างโดยที่แบบ โอ้โฮ ไม่ต้อง ไม่ต้องมีเวลาให้ตัวเอง ไม่ต้องมีเวลาให้กับสามี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราอะไม่ได้มีคนช่วยแบบเนี้ยนะคะ
อืม ๆ ๆ ไม่ อืม ค่ะ อา โอเค เข้าใจได้เลย ก็ถือว่าดีนะคะที่แบบว่า เออ แบบมีการพูดคุยกัน แล้วก็ทางคุณแฟนเขาก็เข้าใจเราด้วย มันก็เลยเป็นการที่แบบ อืม ตกลงกันโดยแบบ โอเค แบบเข้าใจกันและกัน อันเนี้ยดีมาก ๆ เลยค่ะ งั้นอันเนี้ยสำหรับ <tsk> อันนี้คือเหมือนเรากดดันจากคำพูดของคนอื่น ๆ น่ะ แล้วเรา เหมือนเราเก็บมาคิด ถูกไหมคะ ก็เลยอยากแบบว่า อยากบอกแบบนี้อะค่ะว่า แบบว่าเราเหมือน ถ้ามันเป็นเรื่องที่ยังไงเราพูดไป หรือว่าอธิบายไปยังไงเขาก็คงอาจจะไม่เข้าใจในมุมมองของเราแล้วก็แบบ ป เอ่อ ทั้งปัญหาเราก็ไม่ได้เข้าใจความจำเป็น หรือว่าความคิดของเราว่า เราคิดแบบเนี้ย เรามีเหตุผลแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะไม่ได้ ข มาแบบอยากฟังขนาดนั้นด้วยซ้ำ ก็อยากให้คุณแบบว่า เออ ไม่ ไม่ต้องคิดมากอะค่ะ เพราะว่า เออ คือแค่เราแบบรู้ว่า เออ ทำไมเราถึงมีน้องแค่คนเดียว แล้วก็แค่นี้ครอบครัวเราก็อบอุ่นแล้วแฮปปีแล้ว สามารถใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างแบบ อืม สุขสันต์ ไม่จำเป็นจะต้องแบบ เออ มี มีน้องอีก อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เพียงพอแล้วอะค่ะ เรา เราว่าแล้วการที่ครอบครัวของคุณแบบเข้าใจด้วย ทางสามี ทั้งทางคุณแม่ก็เข้าใจอย่างเงี้ย ก็เราว่ามันก็โอเคมาก ๆ แล้ว ส่วนถ้าทางครอบครัว ส ของสามีอะค่ะ บางทีถ้ามีแบบโอกาสดี ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็ เอ่อ อาจจะถ้าเขาพูดขึ้นมาก็บางทีเราอาจจะแชร์มุมมอง เอ่อ เหตุผลของเราให้ ให้เขาฟังดูเผื่อเขาจะเข้าใจเรา เราบ้างแล้วก็มันจะได้ลดแบบว่าความกดดันตรงนี้ไป เพราะว่าถ้าเขาเข้าใจเราแล้วในอนาคตเขาก็คงจะไม่มาพูดอีกอะเนาะ อืม
ค่ะ อือฮึ ค่ะ ก็ ก็ ฟังแล้วก็รู้สึกสบาย ใจขึ้นอะนะคะ ตรงที่ว่าบางครั้งแล้วอะ อ่า เราก็เหมือนต้องแยก แยะเนาะ ความคิดเห็น ข ความคิดเห็นของผู้อื่น บางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอามาแบบ โอ้โฮ มาเป็นกังวล หรือว่าเอามาทิ่มแทงจิตใจเรา ให้เรารู้สึกแบบว่า เอ่อ ไม่สบายใจหรือเครียด หรือแบบ เอ่อ ต้องทำตามความคาดหวังของคนนั้นคนนี้ ตรงนี้อะค่ะก็รู้สึกดี ก็รู้สึกว่า เออ จะมีความแบบ ฝึกตัวเอง ให้แยกแยะตรงนี้ให้ ให้ออก แล้วก็เหมือนแบบว่า เออ ความคิดของคนอื่นก็เป็นความคิดของคนอื่น มันก็แค่ความคิดเห็นของเขา แต่ว่าตัวเราเองนี่แหละ ก็คือจะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง แล้วก็ อ่า รู เราอะก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วที่สุดเนาะว่า ครอบครัวเราต้องการอะไร มีอะไรขาดเหลือตรงไหน หรืออะไรอย่างเงี้ย คนอื่นที่อยู่ข้างนอกอะ หรือแม้แต่เป็นกระทั่งครอบครัวอย่างแบบเป็น เป็นคุณแม่ของ สามีเองอะ เขาก็ไม่ได้มาเห็นมาก ๆ จริง ๆ อย่างเราว่า ภายในครอบครัวของเราเอง หรือวันวันหนึ่งอะ เราจะต้องทำอะไรบ้าง ทั้งดูแลลูก ดูแลสามี ทำงานบ้าน ออกไปทำงานข้างนอก อย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็เหนื่อยมากแล้ว แล้วทีเนี้ยเอาเวลาตรงไหนมาดูแลตัวเอง แล้วถ้าเราแบบยิ่งเหนื่อยมาก ๆ ค่ะ เอ่อ เราก็ยิ่งเหมือนแบบ ไม่ได้มีกำลังจะมาดูแลลูกคนที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะ ให้มันแบบดีที่สุด หรือว่ามีประสิทธิภาพมาก ๆ แบบนี้นะคะ ก็คือพอได้ฟังคำแนะนำของคุณแล้ว ก็ รู้สึกดีขึ้น แล้ว ก็สุขเหมือนแบบว่า เอ่อ ส่งเสริมความคิดของตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองมากขึ้น แล้วก็ อ่า อย่างที่คุณบอกอย่างน้อย ๆ ก็คือคุณสามี แล้วก็คุณแม่นะคะ อ่า ของเราเองเนี่ย ก็เหมือนอยู่เคียงข้าง แล้วก็ให้กำลังใจแล้วเขาก็เหมือนแบบเข้าใจเราอะค่ะ แล้วก็ไม่ ได้ตัดสินเรา ณ ตรงนี้ ก็รู้สึกดีค่ะ
ใช่ ๆ ค่ะ อืม ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ อืม อืม ค่ะ อ ค่ะ อา เออ อืม เหรอ? อ๋อ ดีมาก ๆ เลยค่ะ ยังไง โอ้โฮ ตรงนี้แบบว่าเป็นกำลังใจให้มาก ๆ เลย ก็แล้วอันนี้ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะ แล้ว เอ่อ ถ้าสมมุติว่า ยังแบบมีคนมาพูดอีก คุณคิดว่าแบบ เออ ก่อนหน้าเนี้ยอะค่ะ มี มีการพูดกลับไปยังไงอะคะ ว่า ว่าเรามีคนเดียวพอแล้วหรือว่ามีการพูดคุยในเชิงลึกไหมคะ?
ค่ะ ถ้าเป็นคนอื่น ๆ แบบคนนอก แบบไม่ได้ใกล้ชิดมาก เราก็จะยิ้ม แล้วก็แบบ "โอ๊ย! พอแล้ว คนเดียวก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือช่วง ช่วงที่ผ่านมา อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็จะเป็นเล่น ๆ ไป แต่ว่า อ่า มีนะ มีเก็บเอามาคิดต่อ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนเนี้ย จะไม่ทำแบบนั้นแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้า <chuckles> แต่ว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวอย่างคุณแม่ของสามีเนี่ย บางทีเวลาเขาพูดเยอะ ๆ แล้วแบบบางทีเขาพูดคำที่มันเสียดแทงจิตใจ อย่างเช่นว่า เออ ว่า "เรากับสามีเนี่ยเห็นแก่ตัว" อะไรอย่างเงี้ย "ไม่ได้คิดถึงลูก" โอ้โฮ มันก็แรงเนาะ แรงมาก อะไรเงี้ย เราก็เลยแบบ ตรงเนี้ยเราก็จะรับไม่ได้ เราก็จะตอบกลับเหมือนกัน เราก็บอกเขาว่า "จริง ๆ แล้วอะ เป็นเพราะว่าเราอะรักลูกนะ เรา เรารู้ เอ่อ เราเป็นคนที่มีเหตุและผล เป็นเพราะเราไม่เห็นแก่ตัว เรามองว่าข้อดีของข้อเสียมันจะเกิดอะไรขึ้น" แล้วเราก็เลยได้อธิบายแบบจริง ๆ จัง ๆ ให้คุณแม่ของสามีฟังนะว่า "เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากมีนะ ตอนแรกเราก็อยากมีอยู่ เราคิด เรารู้ว่า มันดีว่ามีลูก 2 คน แต่ว่า มันก็ทำไงได้แต่ละครอบครัว แต่ละ เอ่อ ชีวิตเนาะ มันไม่เหมือนกัน บางคนนะเขาก็คลอดลูกกันได้ง่าย ๆ สบาย ๆ แต่ของเราอะมันมีประสบการณ์ไม่ดี ก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วย" อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ ก็มีการได้นั่งคุยกัน ก็เหมือนแบบ มันก็ช่วยได้อะนะคะ เขาก็หยุดไปพักหนึ่งใหญ่ ๆ อะ แต่ตอนเนี้ยเราก็จะไม่สนใจแล้วล่ะค่ะ เราก็จะเอาความคิดของเรา ความรู้สึกความต้องการของเรานี่แหละค่ะ ดีที่สุด อ่า สำคัญที่สุด แล้วเรื่องเนี้ย มันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวเนาะ ก็จะไม่ให้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมาตัดสิน หรือมาสร้างให้เรา อ่า ทำให้เรารู้สึกแย่ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ วันเนี้ยที่มารับฟังค่ะ
อา อา อ๋อ เออ อ๋อ ๆ โอเค อา อืม อือ เออ ๆ ๆ อ๋อ อา อา ค่ะ อ๋อ อืม อือ ๆ ๆ อืม ถูกต้อง ค่ะ ค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ยังไงก็สวัสดีค่ะ